Mm, mm ganun, ganun yung ginagawa ko dati ta's ngayon yun nga parang ano chilled din, parang gusto mo nalang ikaw nalang magpunta dito sa bahay kung gusto mo 'di ba umalis, ganiyan, oo. Ganon.
Totoo. Oo. Oo totoo yan, mm. Alam mo, yun din ako kasi yan tulad niyan nabanggit mo yang Poblacion, parang diyan kami malimit kasi dati. <chuckles>
<chuckles> Ah, talaga dati, sakto din 'no? <chuckles>
Oo, kasi talagang kilalang-kilala yan talagang yun nga lang talaga medyo pricey diyan, oo. Yun nga lang talaga kasi karamihan talaga kabataan diyan, 'tsaka siyempre murong edad gusto mo pa talaga mag-party-party, ngayon ayoko na gusto ko ng tahimik, tipong kahit minsan samgyup lang, ta's 'di ba yan luto-luto, yan mas matagal 'yan 3 hours 'yan, 'di ba, 2 hours, 3 hours ata yun. Siyempre kahit papaano na habang nakain kayo o chikahan na kayo, 'di ba, yun, yun na yung gusto ko ngayon kumakain na kaysa parang yung alak siguro ngayon, okasyon na lang hindi na yung bitin, gusto ko parang araw araw, oo. Dati parang lagi ko hinahanap ko siya dahil siyempre parang dati nagdaan din ako sa mga problema, siyempre parang OA pa tayong mag-handle nun hindi ba parang konting ano, drama totoo parang ang drama-drama pa natin kaya parang ako, "Sige alak ko 'to inom," parang kung iisipin ko yung alak, iniisip ko na yung hangover parang, "Naku sakit lang sa ulo 'to paggising ko."
Oo, oo, bago pa magka-BGC 'di ba? Mm. Mm, mm. Oo. Oo, oo tama, 'di ba? Oo. Oo, mm. Kwentuhan na, oo. Mm, mm. Oo. Talagang puro yun 'di ba? Oo, <chuckles> tama, mm. Ah, oo. Oo, di mo alam kung paano. Oo. Ang hirap, oo, oo, tama.
Ikaw ba ngayon nag-iinom ka pa o okasyon nalang siya?
Ano, umiinom pa din ako pero yung ano lang pang-relax lang talaga na halimbawa isang ano lang, 1 baso okey na yun. 'Pag malalasing na ko o kaya mati-tipsy na ako, hindi na ako iinom, hindi ko na dadagdagan, minsan nga hindi ko na mauubos, eh. Kasi alam mo yun, parang gusto mo lang ng ano, ma-iba yung, ah, pakiramdam mo, ma-relax ka ayun, mm. Ayun, mm.
Oo, totoo. Oo. Totoo. Tama, tama m Pero ikaw, ano pa kaya yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa 'yo?
Ako ngayon, ang pinakasimple yung ano, aso ko, kasama ko yung mga pets ko ganiyan. Kasi meron akong aso 'tsaka pusa, pero mas close ako talaga sa aso, kasi siguro sila yung mas ano pabebe. <laughs> Kumpara sa pusa, oo, kasi yung
M Oo. Ay talaga. Ah, talaga? Ano ba aso mo, lalaki, babae?

Yung sa akin, oo, actually hindi ko nga din alam kung paano siya natuto siguro ewan ko, matalino lang talaga yata yung mga aso. Kasi ano siya eh, marunong siyang sumunod oo 'tsaka nakakausap mo na. I mean oo n hindi naman sila sumasagot 'no pero pag kinausap mo parang naiintindihan ka.
Nakakatuwa. Oo. Ha on Totoo normal na satin yan na kausap-kausapin natin sila di ba, kahit nga minsan yung drama natin sa buhay talaga eh, minsan di ba nake-kwento natin? Yun nga lang minsan iniiwasan natin kasi nga ba yun nga minsan napapansin nga natin nalululungkot din sila kasi parang nakakaintindi sila. Di ba? So yun pala yung inaano, ginagawa mo kapag ganyan nakakaramdam ka ng stress o lungkot. Nakakatuwa.
Mhm. Oo. Oo sa kanila na sinasabi. Oo. Oo, oo. Mm. Oo, mhm, 'tsaka parang 'pag wala akong magawa, hmm, ikaw naman, ano yung, an ano yung sayo?
Totoo. Kasi naman ngayon, makipag-kwentuhan talaga sa pamilya ang ginagawa ko 'pag parang ang ginagawa ko pag ganyang stress ako iniiwan ko yung phone ko sa kwarto. So parang, gusto ko muna maglaan ng time sa family ko ta's makikipag-kwentuhan ako para, ayun nga para at least pag kahit papaano puro positibo yung nakikita ko pa nandiyan pa 'yung nanay ko, tatay ko, parang ginagawa ko siyang positibo, kasi sa isip ko andiyan lang yung problemang 'yan ang mahalaga walang sakit yung pamilya ko ayun yung lagi kong iniisip para kahit papaano hindi mabigat lagi kong sinasabi, "Okey lang yan, ang mahalaga walang may may sakit samin hindi yun problema." Kasi mahirap maging yung problema eh, may sakit eh, ayun yung ayoko talaga, lalo na kasi yung nanay mo matanda na, oo. Kasi po
Hmm. Oo. Ah, oo. Oo. Mhm. Oo. Oo. Oo tama, tama. Iniisip nalang. Mm. Oo. Tama, tama. Oo 'yun 'yung sobrang hirap 'no? Oo nakaka-ano din, ayan.
kasi lalo na tayo lagi tayong nakatapat di ba sa phone, ako magdamag ganyan. 'Pag nakakaramdam ako ng lungkot
Mhm, Hindi 'pag matutulog na, oo.
oo iniiwan ko yan ta's makikipag-laro ako sa pamangkin ko ganyan ganyan para kahit papaano 'di ba makipag 'pag na 'pag nagkakaroon tayo ng kausap 'di ba kahit papaano gumagaan talaga siya? laro lang din online games tapos meron kasi rin akong alaga, pero ano siya hamster, alam mo ba yung hamster? Oo.
Mm. Oo. Oo tama, mm. Oo. Ay, oo yung kapatid ko mahilig diyan, nagiging close din ako sa hamster ang cute. Nakakatuwa, ngayon lang ako naka-encounter na meron ding hamster kasi usually aso 'tsaka pusa eh. Kaya mm.
Ayun. Oo. Kahit kasi <chuckles> Oo. Totoo. Kasi sa amin kahit gustuhin ko, gusto ko mag-alaga talaga ng aso't pusa, sa bahay kasi namin ayaw ewan ko bakit.
Ah, oo pag hamster kasi maliit lang di ba? Pwede nang ipuslit <chuckles> oo.
Maliit lang kaya pinayagan oo, eh, hindi nakaka-tanggal ng stress din, ako rin naman din 'pag stress ako titignan ko lang yan, ang cute kasi ng mukha. So kahit papaano nawawala na rin talaga yung stress ko, ganun.
Mm, oo. Mm, mm, oo tama lalo na 'pag medyo tumanda sila, medyo lumalaki, cute din. Nako, ayun, pano ba 'to, tulog ka na ba? <laughs> Ayan, hmm.
Ayan. Totoo. Tama. Ayan, papaalam na rin ako. <chuckles> Totoo, ayan sige salamat, paalam sayo.
Salamat sa oras mo, salamat din.